Okay, ma questo secondo te perché viene fatto oltre, diciamo, ehm, in alcuni casi come della tua famiglia, di conservare, ehm, il ricordo della torta, ma c'è un motivo secondo te in particolare per cui perché fino a poco tempo fa, insomma, ehm, il cake desi design, no, se non sbaglio veniva chiamato, cioè, fare delle, mhmm, torte a tema, quindi, ehm, co co utilizzare una vera e propria arte, però tutto, diciamo, commestibile. Adesso quindi c'è questa tendenza.
Mh-mh. Sì. Ehm, è una m <smacks lips> è una domanda interessante perché ti spiego, secondo me il motivo principale è quello che ha spinto me a farlo, ovvero il fatto che farlo, uhm, da una pasticceria costa di più ed è, mhmm, troppo complicato, e quindi è è meglio farlo finto e poi fare, uh uhm, commissionare semplicemente un quadrato.
Mh-mh. Ah, quindi tu, uhm, dici che sia una cosa prettamente legata al costo della della torta, di fare una tor
Mh, sì, o anche il fatto che comunque la torta finta ti permette di fare cose che non non non ti permette di fare quella vera. Ad esempio tu la puoi mettere ovunque: la puoi mettere al caldo, al freddo, invece la torta la devi tenere continuamente refrigerata, no; quindi come idea, diciamo che la torta finta è stata qualcosa di di top, perché non ho dovuto metterla nel frigo, non ho dovuto fregarmene nulla, l'ho messa in una busta, quando d era il momento di tirarla fuori ho ho tolto la busta e l'ho messa sul tavolo. Mh, sì, sì.
Ah, okay. Okay, oka Ah. Fuori, hai tirato fuori. Okay, quindi può essere questa anche una motivazione, somma. Ehm, forse in base all'esperienza di tanti, ma magari hanno fatto un'opera d'arte, e poi magari all'ultimo momento, un po' per le temperature, un po', ehm, per una questione di igiene forse, non lo so, e d e di costi, ehm, magari hanno optato per per utilizzare questa tecnica che permette di dare una scenografia e poi, e in definitiva, cioè, eh, il gusto della torta, anche se <chuckles> è ne quando viene messa nel piatto, insomma, perde tutto quello che è la la parte scenografica, no. Eh.
Mh-mh. Probabile, anche. Sì, probabile. Mh-mh. Esatto, esatto. Sì, infa diciamo che non sono non sano stato il primo avere questa idea della torta finta. Però guarda, da da un'idea vaga del della sorpresa all'anniversario si è trasformato in qualcosa di di concreto, di bello grazie ecco all'ispirazione, al far il il prototipo sul sul disegno; è stato guarda, un processo. S sì.
Sì, sì, sì, ehm. Un qualcosa di concreto, di reale. Ert certo, dietro ho un grande lavoro, ec ec eh, certo, un processo che comunque per i tuoi genitori sicuramente viene molto apprezzato, soprattutto per la dedizione, l'impegno, no, tutto quello e che c'è stato messo per creare questa realizzazione. Guarda, ehm, d davvero interessante, mi hai informato su qualcosa di cui, insomma, ero poco o niente quasi a conoscenza, ma che risulta alla fine, insomma, un lavoro fatto, ehm, bene con un ottimo risultato. Quindi grazie per avermi reso partecipe della tua bella esperienza.
Vero. Sicuramente, sicuramente.